Oye, fíjate que quería platicarte algo que que últimamente te entró como mucho conflicto, <chuckles> eh, mira, mi familia, por ejemplo, eh, bueno, mi familia y la de mi esposa tienen como, digamos, opiniones muy distintas a las nuestras, ¿sabes?, eh, de hecho, lle ha llegado a un punto en el que como que las cosas se tornan medio incómodas por precisamente este cambio de ideas, y ya incluso mi esposa y yo como que tomamos esa decisión de de ya prácticamente no dar nuestra opinión en muchas en muchos sentidos, porque sí están como como te digo, ¿no?, como que hechos un poquito más a la antigua, y sobre todo como en en opiniones como de progresismo y este tipo de de movimientos, pues, son como muy poco tolerantes. Y y la verdad es que tanto mi esposa como yo sí estamos como a favor de ciertas de ciertos movimientos, ¿no? Realmente, pues, eh, respetamos como mucho esa parte, pero nuestras familias a veces no tanto, la verdad. Entonces, eh, pues, justo como que últimamente ya entramos mucho en esa en en en ese momento de que de repente se da una una opinión que como que a nosotros no nos hace sentir tan cómodos, pero a la vez es como que mejor no decir nada, porque, pues, es como que ahí ofender a a ciertas personas, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha pasado, o o me podrías dar algún punto de vista para saber, pues, cómo cómo tratar este tipo de de conversaciones, ¿no?
Sí. Sí, entiendo. Sí, bueno, antes que nada y para meternos un poquito más en el tema, eh, me gustaría preguntarte. ¿En qué tipo de situaciones nota que notas que pasa esto? En las que decides callarte, y dar, este, como que la batuta a tus familiares.
Ah, pues, mira, realmente pasan <chuckles> en bastantes situaciones, pero te digo, como que normalmente se da como que en el tema, eh, pues, digamos, algunas diferencias de de visión políticas, o o en temas progresistas. Como, pues, no sé, los movimientos, por dar un ejemplo, eh, los movimientos LGBT, y cosas así. Ah, nosotros, como te decíamos, yo yo respeto bastante, ¿no? Tanto mi esposa como yo respetamos bastante eso, es es algo que apoyamos, ¿no? Como que esta libertad. Sin llegar realmente a meternos tanto, tampoco somos como <chuckles> que personas que se lleguen a pelear por algo así, eh, pero sí siempre tratamos como de respetar a esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente hay opiniones, ya sean en su familia o en la mía, que no sé, como que se sienten un poquito hostiles, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros llegamos a dar nuestra opinión, y precisamente es como que, no sé, eh, pedir como que respeto o eso. Ah, sí se llega a a notar como cierta incomodidad de parte de a algunos miembros de nuestras familias, eh, se nota como que esa, pues sí, esa, digamos, reacción un poquito, mm, negativa, y ya es por eso que nosotros luego ya decimos decidimos no no decir, ¿no? No no no dar pie a que se se inicie una discusión.
Ujú. Si, claro. Sí, sí. Sí, claro. Y bueno, ¿qué es lo que intentas tú, eh, proteger al guardar el silencio? O sea, me refiero, ¿tu energía, la armonía del momento, o la relación con tu familia? ¿Qué es lo que pretendes proteger cuando no das este, pues, no sigues le el hilo a la plática, o a sus opiniones de ellos?
Ah, u mm, vaya, creo que es una gran pregunta, pero en sí eh, mira, lo que yo podría de llegar a decirte que es por lo que yo no lo digo, se se dividiría en 2, ¿sabes? En en la familia de de mi esposa es como, pues, tal ese respeto de de, quizá, no lle hacer se sentir a una persona como, eh, que la contradigo, o como realmente tener un un tema hostil contra esa persona o contra sus ideas. Y en cuestión de mi familia, quizá, tenga un poco más de confianza, pero ciertamente con con algunas personas es un poco desgastante, y al final nunca se llega a nada, ¿no? Nu nunca se llena así como que a eh, que alguno de los dos se ponga de acuerdo en en en, pues, tener algún alguna idea compartida, sino que al contrario, ¿no? Como que suelen alterarse los ánimos. Y, eh, más que nada con mi familia es un poco más también evitar el el tema del desgaste de, de, pues, para qué hablo si <chuckles> si las cosas se van a poner medio intensas. Entonces, pues, creo que creo que ambos, tanto respeto como, como evitar el desgaste por por estar hablando mucho de algo.
Ujú, sí. Ujú. Mm. Sí, sí, claro. ¿Y y cómo te sientes después de de quedarte callado? ¿Qué es lo que sientes en ti, dentro de ti? O en la relación con con ese familiar, o con esos puntos de vista, ¿cómo te sientes?
Ay, mira, pues, la verdad es que sí me siento como que de repente un poco frustrado, porque realmente creo que son, eh, pues, temas que sí se deberían de tocar un poco más desde la tolerancia, o como que desde ese respeto. Entonces, la verdad es que sí me frustra un poco que quizá eh, entiendo que ningún punto de de vista, o ninguna verdad es absoluta, pero sí creo que sí hay ciertos puntos de vista que que que pueden llegar como a a, eh, implicar algún tema no tan positivo, ¿sabes? Entonces, eh, este tipo de cosas cuando cuando se generan, es cuando me generan un tipo de de frustración por no poder hacer que, quizá, una persona entienda como que esa parte del respeto. Y y sobre todo también cuando, n n bueno, no no es tu pregunta, pero en sí, también cuando llego, sí a expresarla, y se empieza a generar este tipo de, eh, de situaciones, eh, pues, la verdad es que también me genera como que muchísimo estrés el el incluso, ya llegar a a una discusión, o quizá, un intercambio de ideas no tan positivo, y al final que las cosas sigan exactamente iguales. Entonces, pues, terminas estresado, lo diga, o no lo diga, sinceramente.
Ujú. Ujú. Okey, sí. Uy, sí, entiendo. ¿Y ha habido alguna ocasión donde expresaste tu punto de vista sin ningún conflicto?, eh, a ¿hubo una ocasión que haya sido diferente en donde no haya habido, pues, algún problema?
Eh, sí, realmente, eh, ah, eh, cuando lo he llegado a hablar o a platicar un poquito más desde un punto más honesto, digamos, ¿no?, ah, es decir, eh, trato de hablar con mi familia ya desde un punto más serio de de de: "A ver, está pasando esto, a mi no me gusta que hagan este tipo de comentarios", eh, pues, es ahí ya es cuando quizás lo toman un poco más en serio, un poco menos como un ataque, y ya están como un poco más abiertos al diálogo, ¿no? Porque tanto su familia como la mía, digamos, son personas que sí están hechas a la antigua y tienen ese tipo de ideas, pero tampoco es que sean relativamente malas personas, ¿sabes? Entonces, creo que si se les expresa, o cuando lo he llegado a hacer el el expresarles realmente que hay algo que no está bien, que no no me gusta que pase, eh, sí lo lo respetan. Quizá no ha cambiado su su forma de pensar, pero sí su forma de expresarse.
Ujú. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, en este caso, eh, alguna recomendación que yo podría va eh, darte sería, pues, identificar si, eh, las personas cuando hay un tema, este, utilizan un estilo pasivo, o pasivo agresivo, me refiero de que, em, son las personas que evitan confrontación o les gusta, pues, tener siempre la asertividad y y la razón, ¿no?, eh, sería alguna manera, pues, de de darte cuenta si realmente vale la pena tocar esos temas, como tú lo mencionabas, hay veces que, bueno, has decidido ya no seguir el hilo porque, pues, bueno, para evitar algún problema, ¿no? Si si tienes identificados, este, pues, ese ese ese, ¿cómo decirlo? Ese, eh, tipo de emoción que manejan tus familiares, o sea, ¿sí sabes cómo son ellos? ¿Pasivos, o pasivo-agresivos?
Ujú. Ujú. Eh, pues, de repente sí son son tranquilos, ¿sabes?, realmente es complicado llegar a a algún tipo de de conflicto, realmente esto me ha pasado, sí te soy sincero, un poco más con la familia de mi esposa, ah, mi familia no es como tal agresiva con este tipo de temas, pero sí llegan a hacer como que esa, eh, algunos chistes, ¿sabes?, que que, pues, sí sí están como medio funables, la verdad. Entonces, este, eh, pues, de nuevo, sé que que ellos lo interpretan como una broma, eh, pero sí, no no no surge de una agresividad, digamos, pero pero vaya, evidentemente los comentarios existen, y con la familia de mi esposa sí es un poco más como ya decir las cosas un poco más en serio, ¿sabes?
No, sí. Ujú. Sí, claro, eh, bueno, igual, este, algún otro consejo que yo podría darte es, eh, practicar como que ir expresando gradualmente las opiniones en algunos temas, eh, esto para reducir el riesgo de de alguna confrontación, ¿no? De de de ajá, de de puntos de vista. Así podrías ir viendo si se da la tolerancia durante el tema, y ya al momento que veas que, bueno, va va subiendo la tensión en la en el tema o en la plática, pues, podrías dejar oc parar en seco o decir: "Bueno, tal vez está bien", y cambiar de tema. No sé si podrías, eh, eh, poner en práctica eso, o ya lo habías, este, pensado antes.
Okey. Pues, la verdad es que no, la verdad es que estaba como en ambos polos de de, o lo digo, o no lo digo, ¿sabes? O o no lo digo, lo digo bastante bien, bastante claro, ¿no? Entonces, creo que sí, eh, es algo que no me había puesto a pensar, sobre todo porque d donde me cuesta un poquito más de trabajo, eh, no digamos quedarme callado, pero sí me genera un poquito más de frustración, como te digo, es con su familia, porque, al final, no tengo como que esa confianza, con con mi familia, ¿no?, que sí les puedo llegar a a decir de algo no está bien, o o que no me gusta que hagan algún tipo de comentarios. Pero creo que justo esto que me mencionas me podría funcionar precisamente con con la familia de mi esposa, como justo, e entiendo que que te refieres un poco como a medir el terreno, ¿no?, ver hasta dónde una opinión se puede expresar sin llegar a un tema de de que se lo tomen personal. Entonces, creo que esto sí me hace muchísimo sentido.
Sí. Sí. Podrías, por ejemplo, decir: "Entiendo tu punto, pero yo veo yo lo veo distinto", ¿no? Es una una frase que alienta a seguir el tema sin llegar a a establecer un conflicto.
Sí. Sí creo que ese ese acercamiento, me hace mucho sentido. Porque justo, digo yo, a lo mejor, digo las cosas, como de una forma más más intensa y no me doy cuenta, ¿no? A la mejor, eh eh, quizá, este tipo de frases, pues me ayudarían a que que se abra más ese tipo de diálogo, porque se sienta una opinión realmente como una opinión y no como un ataque. Entonces, creo que sí, eh, es algo que debería de intentar.
Sí. Igual, este, pues hay hay varias maneras de de establecer, una plática amena, sin llegar a ser una un conflicto o discusión, em, podés este, intentar hacer preguntas, pensar en ellas, mientras la otra persona, pues, está dándote el punto de vista, lejos de atacar, sino, podrías hacer otras preguntas, para, eh, poder dar tu opinión, eh, más acertada, dentro de del tema, que están tratando, ¿no?
Ujú. Sí, totalmente. Creo, que sí es algo algo, que necesito trabajar, un poquito. Realmente, eh, digo, siempre, si te soy honesto, siempre trato de respetar, como que todas las opiniones, eh, pero quizás, sí sería sería algo algo positivo, no solamente para pues, para mí, ¿no? Que que no se genere una situación así. Sino incluso, como, para para tratar, de que ellos mismos, entiendan otro punto de vista, eh, y hacerlo, como de esta forma, me parece Esta forma que me recomiendas, me parece como la mejor, para para poder llegar a tratar estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Créeme, que no tienes una idea de cómo me ayudas. Necesitaba escuchar eso, necesitaba, que alguien realmente me me abriera los ojos, a esa perspectiva, que quizá, no estaba viendo. Entonces, te agradezco muchísimo, muchísimo, haber platicado conmigo, y haberme escuchado.
Ujú. Okey. Espero, pues, bueno, te haya ayudado, y lo pongas en práctica. Para que, las conversaciones, lejos de sentirse algo algo, eh tenso, pues sea algo fluido, y algo pues, agradable, ¿no? Dentro de tu ámbito familiar, y de tus amigos.
Seguramente así será. Muchísimas, muchísimas gracias. Que pases buena noche.
Igualmente.